Oke, sebelumnya Kak ini aku benar-benar apa ya merasa, hek apa ya, berjuang banget gitu kan dengan kondisi sekarang tetap usahanya walaupun udah gak ada tetep harus dibayar gitu kan untuk utang-utangnya. Aduh ya ampun Kak, ini pasti lumayan berat banget kan, maka sebelum aku kasih saran nih aku mau tanya dulu, untuk sekarang penghasilannya hanya dari suami aja? Atau Kakak, mulai ada penghasilan juga nih Kak, yang membantu untuk pengeluaran bulanan ini?
Iya betul, Kak. Nah, itu dia Kak, sejak, eee, su sejak usahanya itu benar-benar kayak, nggak ada menghasilkan malah kayak bisa dibilang merugi terus setiap bulannya, saya mulai berpikir tuh untuk cari kerja lagi. Tadinya saya cuma kayak ibu rumah tangga biasa aja Kak, tanpa kegiatan gitu. Nah, jadi sejak kejadian itu saya mulai usaha cari-cari kerja, sekarang ini sih syukurnya saya udah mulai kerja, Kak. Jadi, saya ada pekerjaan freelance gitu, ya lumayan lah ya untuk menambah-nambah pemasukan, gitu. Nah, tapi yang beban utang ini kan jumlahnya tetap gitu, Kak.
Oke. Oke, penghasilannya mendingan ya? Benar benar. Nah, kalau untuk dari yang utangnya sendiri M Kakak, hanya ada 1 utang di satu tempat aja, akhirnya mengambil utang yang besar ini, Kak?
I Iya, jadi utangnya itu memang hanya di 1 bank itu Kak, ya. Jadi, kayak udah a di 1 tempat gitu, kalau utang-utang lainnya alhamdulillah sudah bisa dilunasin, waktu usaha itu tutup dan kami menjual, eee, barang-barang aset di, eee, tempat usaha tersebut, gitu. Jadi, bisa menutupi utang-utang kecil lainnya namun yang, eee, cicilan ke bank ini kan, eee, karna jangka waktu lama dan jumlahnya besar, itu benar-benar kayak nggak bisa dicicil juga eh, dicicilnya cuma cicilan bulanan yang rutin aja bisanya, gitu. Sementara kalau untuk melunasi itu kayaknya berat banget buat kami gitu, karena dari segi penghasilan memang, eee, yang bekerjaan tetap kan hanya suami gitu dan gajinya pun tetap seperti itu setiap bulannya, gitu. Sementara kan saya kayak penghasilannya sebagai seorang freelance itu gak tetap ya Kak, tiap bulan karena kadang ketika ada projek bisa kerja gitu, kalo lagi gak ada projek ya gak kerja, gitu. Jadi, benar-benar gak bisa dipastiin, gitu.
Kak.